إيه هي بقى؟
ال اللي هو كان آآ، بقبت مثلًا فيه في شغل مثلًا معين أو في في في اجتماع، بقيت أقول لهم في حاجة تانية إن أنا بُصّوا يا جماعة أنا إيه، الباب بتاعي دوّة هو مفتوح كده، هاقفله بمفتاح، لو جيت حاولت تفتح الباب و آه باقفله بمفتاح وأنا جوا، لو حاولت تفتح الباب وما فتحش خلاص أنا كده فيه شغل مهم أوي و وما تدخلش، أنا مثلًا هاخلصه وهاطلع، اللي هو مثلًا أنا هاقول لك أنا مثلًا ممكن ساعة ساعتين وهاطلع، حاول تخبط خبطة صغيرة وما ما ردتش ما ب ب ما تح ما تحاولش تدخل مت مثلًا ما تل آآ ما تخبطش جامد بقى وكده، وابتدوا هم تمام اللي هو إيه، خصوصًا إن أنا بعد ما أخلص الاجتماع باخلصه مثلًا أطلع أخد Break 5 دقايق 10 دقايق، أقعد معاهم أشوف مثلًا طب أنتم آآ عايزين حاجة؟ طب كويسة اللي هو أنا كده كده اللي هو إيه عارف باخد Break كده مثلًا من الشغل، وفي نفس الوقت أنا معاكم، اللي هو ع طب عايزين حاجة؟ طب واللي كان عايز يقول لي حاجة؟ فبقوا يستنوا بقى خلاص هُم عارفين بابا مثلًا هيخلص شغل وهييجي كمان ساعة والّا حاجة آه. ف أ حتة حتة تانية بقى اللي هو إيه، بقيت يعني مافيش في اجتماع مثلًا، الدنيا الدنيا كويسة كده، فباسيب الباب مفتوح، اللي هو أنا شايف إن أنا باعمل شغلانة معينة، بس عادي اللي هو يعني لو حد جه دخل عليَّ كلمني ممكن أرد عليه، ممكن مش شرط اللي هو حاجة مثلًا حاجة ع يعني حاجة صعبة أوي، أو لأ لازم أكون مركز فيها، لأ عادي ممكن أنا أشتغل شويّة، لو حد جه طلب مني حاجة مثلًا ممكن أقوم وأجي تاني، ف الأوقات دي بابقي سايب الباب مفتوح عادي، تعالَ ادخل اطلع عادي، مافيش وقت ما ما فيش مشكلة.
تمام. تمام. تقفله بمفتاح؟ تمام. تمام، حلو أوي، فكرة جميلة جدًا. تمام. تمام. تمام. جميل جدًا. تمام، حلو أوي. ده فكرة جميلة جدًا على فكرة، باحييك عليها. طيب، آه. تمام. فعادي يعني آه، يعني مش هيعطلوك. تمام. تمام. طب هو ال شغلك دوّة بيكون بالصوت وبالكلام، والّا بيكون عادي كده من غي كتابة مثلًا فعادي إن أي حد يخش عليك؟
لأ لأ، هو هو ال الشغل بُصّ هو الاجتماعات بس اللي هو بيبقى صوت وكلام، صوت بيبقى فيديو كمان يعني في اجتماع وكده، فده فيديو، إنما الشغل نفسه عادي لأ من غير صوت خالص، بس الفكرة إن هو شغال بقى على سيرفرات وبتعمل مثلًا آآ، بتنزّل مثلًا بتعمل زي أوامر كده بت Setup حاجة في Server، فأنت الغلطة فيها بفورة، يعني مثلًا أنا لو أنا لو ما ركزتش مثلًا وجه مثلًا باعمل حاجة مثلًا وغلطت وأنا باعمل حاجة أنا ممكن أ ممكن أوقع حاجات كتيرة جدًا، ف فالموضوع بيبقى صعب، يعني لازم لازم لازم تركيز شديد اللي هو ما ينفعش إن أنا مثلًا إيه، حد أبقى قاعد مثلًا حاجة وأبص وأجي أرجع هو أنا وص هو أنا كنت واقف فين؟ وه أنا كنت واقف فين؟ لسه أبص بالضبط، غير ال غير اللي هو أنا ممكن أعمل مشكلة، غير مثلًا في أو إن في ممكن يبقى زي فيه مشكلة حصلت حاصلة فعلًا وأنا باحاول اع إن أنا إن أنا أصلحها، إن أنا إن أنا أعالجها، ف <tsk> أنا عَمال أ آآ طبعًا الحاجات دي مثلًا Server مثلًا واقع، فServer واقع دي أنا عمال أشوف المشكلة فين؟ ال Server اللي وقع ده د ده ده فيه حِمل على الشركة أصلًا واتصالات واقع ليه؟ وحاول تحل المشكلة ف.
آه، أكيد طبعًا، آه. آه، جميل جدًا. أها. أكيد طبعًا. فعلًا. فعلًا. وترجع تاني آه، حبل أفكارك بيتقطع. آه. وأنت بتحاول آه. فعلًا. مضبوط. معروف إن الشغل دوّة بيحتاج تركيز كبير جدًا.

بُص، هو أنا في الأول اتكلمت معاهم اللي هو إيه، واحدة، واحدة كده في الأول، يا جماعة إيه تعالوا كده، أخدته وقعدنا مع بعض، أنا ب دلوقتي باشتغل بس أنت عارف بقى بالكلام اللي هو بتاع الأطفال، أنا دلوقتي باشتغل آآ، لأ أنتم واخدين بالكم أنا ما بانزلش من البيت كتير، أنا بانزل يوم واحد أو يومين بس باروح الشغل باقي الشغل باقي الأسبوع دوَّة أنا باشتغل من البيت. فاللي هو إيه، آآ، يعني ع عملت كذا محاولة، اللي هو لأ، طب حاولوا مثلًا إيه إ وقت الشغل مثلًا، عندي شغل نفس الكلام، من الساعة 8:00، بلاش من 8:00، من 9:00 لحد الساعة 16:00، دي أنا أنا شغّال فيها، فما حدش يدخل عليَّ، ما حدش يقاطعني، وطوا الصوت، مش عارف إيه الكلام ده. طبعًا إيه، آآ، الفكرة إن هو في المثل اللي هو: "ودن من طين وودن من عجين" <chuckles> فاللي هو بيسمع الكلام بيسمعوا الكلام من هنا وبعد كده خلاص، بالضبط. اللي هو ما فيش أقعد، ماشي حاضر يا بابا، حاضر يا بابا، يوم حتى لو التزموا يوم، يومين، بعد كده الدنيا بتخرب تاني
تمام. تمام. تمام. تمام. آه، آه اللي هو يعني ب بيدخله من هنا ويطلعه من هنا يعني مش آه، مضبوط. تمام.
يرجعوا تاني. ف آآ جيت بقى لجأت لحاجة تانية بقى أحلى. آآ جأ لجأت بقى اللي هو إيه، أبدأ بقى إيه، <tsk> اللي هو أشوف هم مثلًا طال طالب مني طلب مثلًا معين أو أبدأ أكافئهم، أقول لهم مثلًا بُص، أنا هاقول لك على حاجة، أنا شغال مثلًا معايا اجتماع آه، آه، معايا اجتماع مثلًا، خصوصًا ال ابني الصغير خالص، عشان ه هو بيبقى هو أكتر واحد بيعمل لي مشاكل كده، اللي هو يد يدخل كده يقاطعني من غير حاجة. فآجي أقول له مثلًا كده آه، بالضبط هو م آه طبعًا، هو مش فاهم، يعني هو هو شايف باباه موجود وخلاص. ف فابتديت أقول له مثلًا: "بُص يعني إيه، أنا قدامي اجتماع مثلًا لمدة ساعتين أو 3 ساعات، على حسب حسب الاجتماع، لو أنت ما جيتش عندي البيت ال الأوضة وما خبطتش عليَّ ودخلت وما اقطعتنيش وكمان التزمت، ما علًّيتش صوتك، ما عيطتش، الكلام ده، ما علِّيتش التلفزيون، أنا بُص هاجيب لك حاجة حلوة."
طيب آه. إيه هي بقى؟ تمام. بدأت تحفزهم يعني؟ تمام. آه. آه، ما هو آه، صغير بقى مش مش هيفهم يعني، ومش هيفهم زي الكبير. تمام. تمام. ال الأوضة، آه. جميل جدًا! لا، لا، حلو أوي!
هاجيب ل ه هاديك مثلًا عايز م أيًا كان، عايز يجيب لعبة مثلًا معينة مثلًا أو حاجة زي كده، أفضل سايبها كده لحد ما إيه، لأ أنت لو عديت دي هاجيبها لك، لوعديت دي هاديك فلوس مثلًا. آه، فاللي هو واحدة، واحدة بقيت أجيبها يعني. بالضبط، آه، ابتدت تجيب معاه نتيجة. اللي هو إيه، خصوصًا إن أنا كمان بقيت أعاقب. اللي هو، آآ لأ أنت أنت مثلًا جه قاطعني مثلًا اتفقنا إن هو قاطعني أو كده، لأ أنت كده مثلًا خلاص، مافيش بقى الحا أنت عايز حاجة معينة مش هجيبها لك. لأ، خلاص. وأقعُد مثلًا يومين، 3 كده لأ، مش هجبيها لك لحد ما تلتزم. فابتدت الحتة دي ابتدت اب ابتدت إن هو إيه، خلاص بقى ابتدى يلتزم شوية، اللي هو واحدة في واحدة ابتدى يلتزم، بقى عارف إنه هو في دلوقتي مثلًا في شغل أو كده خلاص، اللي هو يعني إيه، هو أخدها من حتة الثواب والعقاب، اللي هو خلاص أن هو هو عايز حاجة معينة ف فساكت.
اهم. حلو أوي! و وجابت معاه نتيجة بقى والّا إيه؟ آه. تمام. مضبوط. حلو أوي! حلو أوي!